Mais heu, comment, enfin, ces personnes avant de avant que qu'elles soient au-dessous de toi dans cette équipe, si j'ai bien compris, hem, qu'est-ce qu'elles étaient pour toi au travail? C'était des gens sur le même, hem, sur le même niveau, heu, de hiérarchie ou ou et qu'est-ce qui les a amenées à parler de cette façon-là à ton égard? Elles étaient elles étaient jalouses de cette promotion ou tu as tu as tu as pu un peu comprendre ce qui s'est passé?
Alors oui, par la suite après, j'ai compris. Heu, sur le coup, j'ai été un peu naïf mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans cette entreprise, au bout de 6 mois j'ai eu une promotion. C'est-à-dire, j'étais dans le service en dessous d'elles, au bout de 6 mois je suis passé dans leur service à elles. Ces personnes-là étaient là depuis peut-être 6 ans déjà, heu et à à au bout d'1 année donc j'ai fait 6 mois et m et 6 mois dans le service, heu, c'est moi qu'on fait passer, heu, manager. Je pense eh ouais, le petit jeunot, heu, elles, elles avaient beaucoup plus de bouteilles, des CV beaucoup plus impressionnants qui étaient plus chargés que le mien, parce que, moi, c'était mon tout 1er boulot et tout d'un coup, on me fait passer. Heu, là oui, la la pilule a été dure à avaler, oui.
Mmh mh. Moui. Mouais. Donc tu étais leur as passé devant un peu? Mmh, mais pourquoi tu penses que ça leur a ça les ça leur apportait quoi de de te provoquer comme ça de manière ouverte? Elles avaient peur qu'il y ait un elles a elles voulaient provoquer un un un, mmh, <tsk> un un comment dire? Un déversement comme ça, une une sorte de de de colère de ta part ou c'était plutôt, enfin, qu'est qu'est-ce qu'elles cherchaient à faire en en étant aussi, heu, ouvertes avec leur ce qu'elles pensaient?
Ben, me mettre, heu, en porte-à-faux je pense, après j'étais quand même un peu connu pour avoir des accès de colère, heu, parce que c'était pas la 1re fois. Heu, elles en ont joué et elles ont raison, hein, c'est c'est le jeu, hein, heu et en tant que manager maintenant j'ai j'ai 15 ans de management dans les pattes, je suis un manager quand même confirmé on peut dire, peut-être aujourd'hui, heu, l'attitude que j'avais à l'époque, jamais je la tolèrerai maintenant, jamais, jamais, pas pas 1 fois. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ma façon de gérer les conflits, heu, était pas bonne et je l'ai appliquée après à ma relation, heu, avec ma famille bien sûr.
Mouais. Mouais. Mouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait pour heu, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as fait pour changer enfin, disons cette situation t'a fait prendre conscience de de ta réaction et ta ta colère et et qu'est-ce que tu as fait pour, heu, pour changer ça, pour changer ton approche?